<gasps> Ah, maaari mo bang ibahagi ang isang, ah, karanasan na talagang nahirapan kang balansehin ang trabaho mo at, ah, mga relasyon mo sa buhay?
Ayan, sa'kin nagkaroon ako eh, nitong lately lang, nakaraan, bago yung nakahanap ako ng trabaho ngayon, 'no? So, yung nakaraang trabaho ko nahirapan talaga akong pagbalansehin yung trabaho at relasyon. So, ang relasyon kasi malawak, eh. May relasyon sa pamilya, sa kaibigan, sa partner pero yung tatlo na 'yon is meron ako. So, ah, masasabi ko yung trabaho ko kasi dati ay naglalaan talaga ng maraming oras which is, ah, nagtatrabaho ako nang 11 na oras per day. Labing-isang oras, mm. Hindi pa kasama yung biyahe do'n. So, kung susumahin mo 'yon parang kalahating araw na sa isang araw lang, mm. Gano'n yung
Hmm. Okey. Tama. Ah, okey. <snorts> Ang tagal ah? Oo. <gasps> Hmm. Oo nga. Parang wala ka ng, ah, oras para sa ibang bagay, 'no? Gano'n. 'Pag gano'n kahaba yung trabaho mo. Okey.
Ay, totoo. Mm. Ah, 'yon yung sa tingin ko naging mahirap sa'kin kasi, ah, unang beses lang ako nagtrabaho ng gano'n kahaba yung working hours tapos hindi pa 'yon overtime. So, talagang kasama siya sa schedule namin. Nahirapan ako dahil alam mo gusto mo na lang umuwi sa tinutuluyan mo, <clicks tongue> sa bahay. Tapos ano, um, gusto mo na lang magpahinga pagkatapos kumain, pagkatapos maligo, pahinga na lang, 'di ba? Parang nawawalan ka na ng oras, eh. Kasi pagod ka na talaga halos buong maghapon na doon sa ano, sa trabaho. So, alam mo yung nangyayari, parang nagkaka, ah, problema sa, ah lalo na sa partner. Kasi siyempre kahit paano bibigyan mo pa rin ng oras, 'di ba, yung partner mo? Kumbaga mag-a-update ka, ganyan. Pero ang nangyari, ah, malaking pag-a-adjust ang nangyari sa relasyon namin kaya para sa'kin parang hindi naging maganda dahil doon. Mm.
Hmm. Oo nga. Ah. Tama. Hmm. Okey. Oo, isa 'yon sa mga naging, ah, negatibong epekto, 'no? Na dahil nga masyado ka ng maraming oras na <gasps> ginugugol sa pagtatrabaho. Pero ano naman yung naging epekto sa'yo 'no, yung sa'yo lang, sa emosyonal na kalusugan mo, sa mental health mo, puwede mo bang ibahagi yung naging epekto sa'yo?
Mm. Sa mental health tsaka sa physical health, 'no, para sa'kin kasi importante yang dalawang 'yan eh. Dapat equal lang silang dalawa. Pareho silang naapektuhan. So, um, nagkasakit din ako doon sa trabaho na 'yon kasi tumagal din akong dalawang taon eh. So, hindi din biro na gano'n katagal kasi para kang laging nag-o-overtime, 'di ba? Kasi walong oras lang 'yong normal eh, mga tipikal na na trabaho. Pero ang hindi naman talaga gumagamit ng physical labor tulad ng mga, ah, construction, mga ganyan, 'di ba, talagang pisikalan sila. Although nasa office lang ako, alam mo ramdam mo pa rin 'yong pagod eh. Kaya dumating sa point mm.
Mhm. Tama. Hmm, okey. Tama, tama. Oo. Mm. Tama, mahirap pa din siya, oo. Kahit nasa opisina ka pa lang, mm.
Totoo. Kaya dumating sa point na ano, nanghina 'yong katawan ko, nagka nagkasakit ako 'no, no'ng time na 'yon. Tapos mental health. Struggle ko kasi gawa ng sa pamilya ko, sa partner ko, kaibigan. Hindi ko na nabibigyan ng sapat na oras katulad ng dat dati. Mm. Parang ano na lang, um, "Good morning, goodnight," gano'n na lang. Tapos lunch. 'Yan na lang hindi na kasi bawal din 'yong cellphone eh, 'di ba, sa sa ano, trabaho. So, 'yon na lang 'yong laging routine.
Mm. Naku! Oo. Mm. Oo. Nabawasan talaga 'yong interaksiyon n'yo, oo. Okey.
Mm. Totoo. At 'yon, sa mental health ko gawa ng siyempre nagkakaroon ng problema sa relasyon. So, 'yong mental health, naapektuhan. Kasi gawa ng gano'n na nga kahaba 'yong trabaho mo tapos alangan magdadamdam ka pa, 'di ba? Bawal pa naman i dalhin sa trabaho 'yong problema ng personal. So, gano'n 'yong araw-araw na kalbaryo na kinakaharap ko noon.
Mm. Tama, tama. Hmm, gano'n pala 'no? Mahirap nga 'yong naging sitwasyon mo. No'ng, ah, napansin mo na ganyan na nga 'yong nangyayari 'no, naapektuhan ka na talaga, anong una mong ginawa? Sino 'yong una mong nilapitan? 'Yong, ah, boss mo ba o 'yong, ah, partner mo? At ano 'yong mga parang naging usapan n'yo?
Mm. Oo. Alam mo, um, kinausap ko muna 'yong partner ko, sinabi ko sa kanya na, ah, ano pa kami, hindi pa kami magkasama, LDR. So, 'baga hindi kami nagkikita na madalas, mm. Pero dati kasi ano, malapit lang kami. Ako kasi, galing probinsiya. So, taga-probinsiya din siya. Tapos pumunta ako ng lungsod para makapagtrabaho. Akala ko naman kasi makakapagtrabaho ako sa lungsod, tipikal na oras lang. Binago kasi ng kumpanya no'ng kalagitnaan. So, hindi ako nakapag-resign agad. Mm. Hindi siya kasama sa kontrata. Oo.
Hmm, naku, mas mahirap. Tama. Mm. Naku. Akala mo walong oras lang tapos ginawa nilang, ah, labing-isa, gano'n pala. Okey.
Mm. Pero 'yong sahod same pa din. <laughs> Hindi nagbago. Oo. Ayon 'yong medyo alam mo 'yon? Mm. Hindi ko na
Naku! <laughs> Ah, sama naman 'non. Mm. Medyo
Oo. Dapat ipapa-DOLE 'di ba? Pero mm. Oo, totoo, 'di ba? Tapos ayun, kinausap ko 'yong partner ko, in-explain ko 'yong nangyayari. Sabi ko, "Hindi ako pwede kasing" ah, gusto niya na akong umalis doon. Pero sabi niya, "Susuportahan naman kita." Ako kasi, 'yong tipo ng tao "Hindi naman tayo mag-asawa, ayaw kong suportahan mo ko gus" sanay kasi ako na nagtatrabaho ako mag-isa. Kumbaga, ano ko 'to, ah, oo, kasi hindi naman kami mag-asawa, wala naman kaming anak. Kumbaga, magkarelasyon pa lang kami. Although wala naman para sa akin 'no, 'yong kung bakit 'yong iba gano'n 'no? Wala sa'kin 'yon. So, sa'kin gusto ko ano, makapag-ipon muna ko. Kaya tumagal ng dalawang taon bago ako nag-resign. Kasi ang laki na talaga ng ap ano eh, epekto. Kumbaga, hindi na kami nagkakaroon ng time. Isipin mo, LDR na 'yon, long-distance relationship na 'yon tapos gano'n pa. Bibihira lang kayo mag-message. Mm. So, siyempre ako, alam mo 'yong mga problema na gusto kong ikuwento sa trabaho, gusto kong, ah, ilabas sa kanila, hindi ko malabas gawa ng napakaano, napakahirap. Tsaka meron naman akong day-off 'no, pero 'yong day-off, gusto ko nalang ilaan sa pagpapahinga. 'Yon, kasi sobrang mm.
medyo ano yun 'di ba? Hindi ba yun parang illegal? <laughs> Ay, naku, oo. Mm. Oo, tama naman 'yon. Mm. Oo. Tapos wala pa masyadong oras 'no? Mm. Hmm, okey. Lahat itutulog mo nalang 'no, kaysa sa <laughs> Ay, naku nga! Masyado ka kasing mahaba talaga. Talagang pagod na pagod na 'yong katawan mo. Wala ka na talagang oras para sa ibang bagay 'no? Kumusta naman 'yong pag-uusap niyo? Ano naman ang, ah, naging, ah, resulta? Naintindihan niya naman ba? Naging supportive ba siya? Ano bang nangyari?
Totoo. Ayun. Una, kasi mahirap intindihin siguro 'yong ewan ko, mahirap intindihin siguro 'yong kalagayan ko, 'no? Kasi ang sabi niya, "Kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan." Pero totoo 'yon, 'di ba? Mm, totoo 'yon. Kasi ako talaga 'yong <laughs> ako talaga yung problema. Ako yung hindi talaga nakakapagbigay ng time. ‘Kala mo kayod akala mo ang dami kong pamilyang pinapaaral, pinapakain, eh, ‘no. Dahil dahil kayod kalabaw talaga, eh, sa ganun. So, ako naman sabi ko
Mm. Ah, okey. Mm. Nilinyahan ka ng ganun. Oo. <laughs> Mm. Talagang kalahating araw 'yong ano mo, trabaho mo eh ‘no? Parang ganun. Oo.
Oo. Alam mo, <chuckles> sa akin kasi, gusto ko maging financially stable balang araw. Sabi ko, okey naman yung sahod ko dito, pero naapektuhan, eh, hindi lang din 'yong relasyon ko sa iba, kundi 'yong sarili ko. So ngayon, nag-ipon ako. Sabi ko, "Okey, ah, a pa hanggang ano lang, dalawang taon lang ako dito," kako. Sinet ko 'yon sa kanya. Ah, bago mag-dalawang taon, mag-re-resign na ako. Kasi ano eh, may 1 month pa na rendering. So isasakto ko. Sinakto ko talaga ng dalawang taon. Doon ako na umalis na. Tapos nakapag-ipon pa ako. Kasi sabi ko, "Hindi naman madali 'yong transition." Gusto ko ano na, work from home. Work from home na 'yong gagawin. Mm, para mas malapit sa pamilya tsaka sa karelasyon, 'yon sa partner ko. Tapos sabi ko, "Hindi magiging madali kasi wala akong experience sa work from home, sa office. Magkaiba 'yon," sabi ko. Kaya kailangan ko munang mag-ipon, in case na hindi ako makahanap agad ng trabaho. So, yun yung ginawa ko para may backup plan ako. Tapos yun, kahit papaano naintindihan niya, pero noon, nung mga bago bago pa lang, hindi. Talagang away dito, away dun. Ganun. Mm.
Tama, tama lang naman. Mm. Mm. Oo. Okey. Uh-huh. Hmm. Ah, okey. Tama tama. Hmm, tama. Magandang plano 'yan, oo. Ah, okey. Ayaw niyo ta hindi na talaga maintindihan ‘no? <laughs> Akala niya gumagawa ka lang ng mga palusot, parang gano'n. Hindi niya pa kasi yata nararanasan 'yong magtrabaho nang kalahating araw, 'no? Hmm, okey. Ano naman 'yong, ah, parang naging ano sa 'yo, parang trigger para ma a mapuno ka na talaga? 'Yong parang napapansin mo na parang overwork ka na, ano 'yong ano, ano 'yong mga senyales na binabantayan mo na ta’s nasabi mo talaga na kailangan ko na nga magbitiw sa loob ng dalawang taon?
Oo. <laughs> Ay, totoo. Mm. Alam mo, ‘yong talagang naging turning point ko na, ah, okey, magbibitiw na ako, kasi ano, eh, sumasama na rin ‘yong ugali ng management namin. Kasi ‘yong mismong ayoko kasi ng gano’n, eh. Okey okey ‘yong mga katrabaho ko, talagang close ko, kaibigan ko. Pero ‘yong ginagawa ng mam mas nakakataas sa'min, ‘yong may-ari ng kumpanya, ah, medyo hindi na maganda, to the point na papahiyain ka. Pati ‘yong buntis namin na katrabaho, pinapahiya, tapos minumura. Siyempre emosyonal ‘yong 'yong tao, eh, ‘di ba? Kasi nga nagdadalang tao. Ayoko ng gano’n, parang tinatrato na nila na parang hindi na tao, parang hayop na. Tapos kapag magpapapirma ka sa kanila ng documents, ihahagis. Ano ‘yon, ‘di ba, pupulutin mo ngayon, para kang hindi ko alam kung totoo totoo ‘yan na nangyari talaga sa akin ‘yan. ‘Yon ‘yong turning point ko na, ah, wala nang respeto dito. Okey pa ‘yong oras, eh, kaya pa kahit papaano intindihin, pero ‘yong ‘yong ano ‘yong tawag dito ‘yong respeto, ay sabi ko, "Okey, hindi na." Kasi inaano ako, eh, no’ng nag-resign ako, inaalok ako na, ano na, ma i taasan ‘yong sahod, gano’n, para hindi umalis. Kasi maraming umaalis, kasi nga gano’n ‘yong patakaran. Sinabi ko hindi, eh.
Mm. Ah, okey. Hmm, naku. Grabe, 'no? Oo. Oo, nga. <smacks lips> Grabe naman 'yon, oo. Ano ba naman yan. <chuckles> Mm. Mm. Oo. Oo, eh, oo, masama 'yong management, eh, oo, kaya madaming umaalis talaga, okey.
Mm. Sabi ko hindi kasi nga Oo, hindi ko hmm.
So in-offeran ka oh, anong anong sinabi mo, hindi na? <chuckles> Okey.
<gasps> Sabi ko, "Hindi na po." Pero hindi ko na 'to sinabi, ‘no, pero sa isip-isip ko na, "Hindi matutumbasan ng pera niyo ‘yong ano, ‘yong respeto na kailangan ng mga tao, lalo na ‘yong trabahador." Hindi hindi aandar ‘yong kumpanya na ‘yan kung wala kami, ‘di ba? So ‘andito pa rin kami mm, may dignidad pa rin 'tsaka may contribution kami kung bakit lumalago, bakit meron kayong milyon-milyon diyan sa ano, kumpanya, dahil din sa mga trabahador 'yon. Kaya, ayaw ko ng gano’n, kasi ako, hindi ako gano’n sa ibang tao, eh, tapos mararanasan mo doon, ‘di ba? ‘Yong pamilya ko nga, hindi ako ginagano’n, eh. So, hindi ko nagustuhan ‘yong gano’ng pamamalakad. Kaya ‘yon ‘yong turning point na talagang nag-push sa akin para, "Okey, lilisan na ako dito, <chuckles> sa trabaho na ‘to." Mm.
Tama. Mm May dignidad pa din naman, 'di ba? Mm. Oo, tama. Mm. Tama, okey. O, ah, ayan at talaga sa mga pangyayari na talagang kailangan mo ng umalis, ang sama kasi ng <chuckles> pamamalakad nila. Paano na mo naman ginawa 'yong, ah, paghahanap ng, ah, bagong mapapasukan? Ano 'yong mga tinitignan mo para hindi na maulit 'yong, ah, ganyang, ah, masalimuot na karanasan?
Totoo. <chuckles> Mm. Hangga't maaari, um, kung ‘yong gusto ko kasi is hangga't maaari, hmm, siguro may kliyente ‘yan. Hindi oo, okey naman sa'kin ‘yong mga agency, mga ganyan, pero kung maaari, may kliyente na lang siguro ako, tapos work from home, ganyan. Ngayon mm, <clicks tongue> ngayon tinitignan ko, ah, o kaya project-based, ganyan. So kung ano ‘yong magawa mo, matapos mo, okey ‘yon. So ‘yon naman 'yong kagandahan na nakuha ko ngayon now, ‘yong sa may, sa full-time tsaka sa part-time, pareho silang flexible. Magawa mo ‘yong trabaho mo, okey na, walang sabi-sabi, walang gano’n, at tsaka may respeto na nakukuha sa mga kasamahan, sa namumuno, sa mga superior, yon ‘yong importante sa’kin, eh. Natanong niya sa akin sa interview dati na, ano ‘yong tinitignan ko daw sa kumpanya, kung paano ko ah, ano ‘yong magiging factor bakit ako mag-i-stay sa kumpanya nang matagal. Ang sabi ko, "Respeto." Ah, sabi ko, ‘yong sa ka ‘yong kasabihan nga, 'no, na, "If respect is no longer being served, you can now leave the table." ‘Yon ‘yong sinabi ko talaga na, kapag ‘yong respeto hindi na inihahain sa hapag, ayon na ‘yong pagkakataon mo para umalis ka na do’n. So, ‘yon ‘yon, kasi ‘yon ‘yong experience ko. Hindi ‘yan pera, eh, oo, pera kasi nagtatrabaho tayo, ‘di ba, hindi naman ‘to volunteer. Pero ‘yong unang-una talagang tinitingnan ko, ‘yong respeto, kasi ‘yon ‘yong nag-aano, eh, Kung kung wala kang respeto sa mga, ah, mga trabahador mo, 'yong mga empleyado mo, yong mga ibang empleyado mo, gagayahin. Ikaw 'yong magiging role model, eh. So gagayahin nila, hanggang sa hindi na magiging maganda 'yong culture, ayan.
Hmm, okey. Ah, diretso na, oo parang gano'n, okey. Hmm, okey. Ayon, oo. Tama. Hmm. Ah, okey, oo. Tama nga. Mm. Tama 'yon. Oo nga. Hmm. Ayon, oo, maapektuhan na lahat, ‘no, pa mula sa taas pababa. Lahat talaga, wala na talagang respeto do’n sa kompanya. Mahirap nga ’yon. Ano naman ang maipapayo mo, sa isang empleyado na dumadaan sa ganyang klase ng sitwasyon, kagaya ng sa’yo, ‘no? Ano naman ’yong dapat nilang gawin para, at least, mapabuti naman ’yong kalagayan nila?
<clicks tongue> Ayan. Para sa akin, no, ah, 'yong pag-prioritize ng mga bagay. Ano ba 'yong para kanino ka ba bumabangon? Bumabangon ka ba sa ano mo, sa dahil sa pamilya mo? Magkaroon ng work-life balance, so kailangan i-prioritize mo 'yong kung saan ka mas magiging masaya, kung saan ka mas magiging komportable. So, hanapin 'yong balance, hindi 'yong perfection. Kasi minsan trabaho muna, minsan relasyon muna, alam mo 'yon? Basta pareho kayo nag-uusap at nagkakaintindihan, importante naman 'yon, eh. Ah, may balanse pa rin kasi hindi mo naman puwedeng iwan 'yong trabaho. Paano ka na, 'di ba, lalo na sa panahon ngayon? Kailangan talaga natin <chuckles> kumayod, 'di ba? Kapag naman pinili mm, wala kang pera, ano 'yon? Pagmamahal lang, love love, ganyan tapos wala kayong makain, ganyan. Oo, 'di ba? Totoo 'yan. Pero kung puro ka naman, ah, trabaho naman, nawawala na 'yong relasyon mo or connection sa, ah, partner mo, eh, 'yong trabaho mapapalitan mo kahit papaano, eh, 'di ba? Pero 'yong relasyon mo doon sa tao, maaaring masira din 'yan. So, ano ba sa 'yo 'yong importante? Kung parehong importante kailangan lang ng balanse. Meron at merong trabaho na makakahanap ka ng tinatawag na work-life balance. Huwag kang magkulong sa comfort zone mo. Huwag mong ikubli 'yong sarili mo sa isang maliit na kahon. Kailangan mong huminga, buksan mo 'yon, tapos maghanap ka ng mas, ah, tingin mo papahalagahan ka.
Mhm. Ah. Tama. Oo nga. Wala kang pera 'di ba? 'Pag <chuckles> wala kang trabaho. Mm. Hindi ka pwedeng mabuhay sa pagmamahal <laughs> Mhm. Tama. Hmm. Oo. ‘Yon, ‘yon naman pala, magandang ano nga ‘yon, 'no, kasi ‘di talaga maganda na puro ka na lang trabaho. Hindi naman maganda na puro ka naman relasyon lang, ‘di ba? <chuckles> Tama nga naman na balanse dapat, ayan. Tsaka maganda nga ‘yong sinabi mo na dapat pag-isipan talaga nila ‘yong kailangan, ‘yong gusto nilang i-prioritize, ‘di ba? Kasi ‘yon ‘yong mahalaga, eh. Do’n mo mabubuo ‘yong mga plano mo sa buhay. Hindi naman puwedeng wala ka namang plano, ‘di ba? <chuckles> ‘Yong bahala na, hindi, hindi naman maganda ‘yon. Ayan, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng mga sarili mong karanasan, at tsaka maraming salamat din sa oras mo.
Oo. Totoo. Oo. Maraming maraming salamat din 'no, at paalam.